Ja.
Ja, also, es
Ja, also, das ist äh, e e weißt du, und und von zu Hause zu arbeiten ist da hat es auch noch das f den den Vorteil da braucht man mit Leuten nicht so Gesicht zu Gesicht, weißt du Face-to-Face ist ist nicht das ist nur 'ne Stimme im Computer und für mich ist das irgendwie ist das irgendwie einfacher. Ich weiß auch nicht warum. Es ist nicht so emon emotional anstrengend, weißt du? Ähm, und, ähm mhm.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Denkst du dass es von früher zu jetzt schwieriger ist, so das Abschalten und Grenzen ziehen und sa so was?
Ja, Grenzen ziehen schon, weil die Arbeit und die Freizeit so beieinander sind, weißt du, wenn man von zu Hause arbeitet. Ähm, aber ich würde sagen, weißt du, ich war ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und ich war habe da in den 80ern meine Lehre gemacht, okay? War 'ne totale totale Zeitverschwendung. Ähm, aber ich
Ja. Ja. Mhm. Okay. Okay. <chuckles>
Damals war die Arbeitswelt noch anders, weißt du? Da waren die
Ja.
die ja im noch im Zweiten Weltkrieg waren, die waren da so die Chefs und so und das war überhaupt noch 'ne ganz andere ganz andere Arbeitswelt. Ja, die Einstellung j ja, genau. Der also, Work-Life-Balance, das war damals ja unbekannt.
Ja, auch die Einstellung. Die Einstellung zur Arbeit und so was, ja? Ja, das ist ja auch, sage ich mal, jetzt eigentlich eher so 'n englischer Begriff so ungefähr, ne? Im Deutschen würden wir es jetzt anders formulieren, aber so
Ja, aber das Konzept, sage ich, weißt du, das Konzept, das gab's damals nicht.
Ja, das Konzept, ja. Ist klar. Ne, man hat gearbeitet, um zu leben, so ungefähr. Und und mittlerweile, ähm, für viele ist es so irgendwo: „Ja, ne äh, ne, das passt mir so nicht, dann suche ich mir was anderes“, so ungefähr.
Äh Genau, genau. Na, das sind die Jüngeren. Das sind die Jüngeren. Ja, genau. Ja.
Ja, genau. Die haben ja anderen Bezug zur Arbeit und